Да. Поскольку, как люди, они такие люди, что ты можешь этого ничего не делать, а так такая же репутация может возникнуть. <chuckles> Вот. Поэтому, поскольку, э, вероятность того, что, э, репутация не очень хорошая может возникнуть и если ты делаешь, и если нет, а, я бы здесь оценивала, ну, просто насколько, э, тебе это нужно и ты от этого можешь получить какой-то бенефит. Если можешь получить Мгм.
Хорошо, хорошо. Мгм. Вот. Тогда такой вопрос. Это касательно бенефитов. Вот, м, а, касательно, м, реализации своих, э, проектов? Вот, м, ты бы, м, в какой должности предпочла работать? М, руководителем или быть под чьим-то началом
Сл ну, во-первых, чаще всего, э, руководитель всё равно под чьим-то началом находится. <chuckles>
Не-не, ну, я понимаю, но ты бы хотела ж вот быть как бы в самом низу или вот на 1 ступени, которые вверх идут?
Ну, на 1, на какой-то средней ступеньке. Да-да-да, наверно. На самом, м
Ну, то есть всё равно всё равно командовать, да?
А, ну, скорее да. Но опять же, возможно, это просто мой какой-то там предыдущий опыт об этом говорит. Но скорее да, да. Мгм.
Но это это это я к тому, что ты, м, ведь в данном случае работаешь не столько ой, своими руками, сколько другими людьми. То есть ты организуешь их работу, вот, и тебе необходимо, м, вот это вот делать. Ну, то есть получается, тебе для того, чтоб твоя работа оправдывала ожидания, нужно становиться этим, ну, вот как это, как Макиавелли "Государь" описывал этого государя идеального. Надо становиться вот таким вот человеком, который, ну, использует людей как инструменты. Ну, при всём уважении к ним, но всё равно это его инструменты.
Да, да. Ну мгм. Мгм. Абсолютно, да, так и есть. Да и более того мгм, мой опыт показал, что
И как как с этим чувством справиться? Как вот это вот преодолеть эту грань в себе?
Слушай, ну, э, говорю, во-первых, мой опыт показал, что это даже в разы тяжелее, чем делать самому. <chuckles> Потому что замотивировать себя гораздо легче, чем мотивировать других людей. Начиная от того, что они другие, так они ещё и все разные. И так, что, знаешь, ты там, типа: "Ну, окей, допустим, люди другие, я щас придумаю какой-нибудь способ, на 1 бы его усп испытал- работает, класс, я щас тогда сделаю так со всеми". Это перестаёт работать, ну, по понятным причинам. <chuckles> Вот.
Правда, правда.
И это непросто. Но и результат, который ты получаешь, он
Понятно. Ну ну, а как ты скажешь, вот с с опытом возникает способность, эм, эти вещи считывать быстро и быстро в них разбираться? Люди же, они всё-таки там, ф в какие-то архетипы входят. Ну, и когда ты освоился со всеми архетипами, то без проблем, кого бы ты ни встретил, сможешь пустить в оборот.